É. Então
Certo, e agora me fala uma coisa, hã, vo você mencionou com relação ao seu escape, a sua fuga na sua infância ali começo da adolescência, que sempre foi à escola, isso se isso se pelo que eu entendi, acabou indo embora assim, pelos últimos anos na escola sempre foi isso, agora quando acabou a escola, quando você virou um adulto, eh, pelo que eu entendi eles ainda estavam no processo dos divórcios, certo?
Sim.
E aí você, qua qual passou a ser a sua fuga?
Nós cres nós cre nós crescemos nessa realidade, 15 anos.
É.
Eu já era adulto. E eles ainda não tinham acabado. Não, eu fui eu fui morar sozinho muito cedo. E eu fui morar sozinho, eu fiz 18 anos eu saí de casa, mas me doía muito deixar as crianças, sabe. Meus irmãos. Então, eu o meu 1º apartamento foi perto de casa. Então, inadvertidamente, assim, sem ficar
E quando acabou a escola? Ah, sim. Uhum. Com os teus irmãos, uhum.
Eh, evidente de que eu tirei as crianças de casa, eles iam passear na minha casa e ficavam dias. <laughs> Entende? Aí alguém algum pai reclamava: "Como assim?" Aí eles voltavam para casa, ficava 2, 3 dias e ia para minha casa de novo.
Uhum. Ah, nossa. Olha, e você virou você virou a o que foi a sua escola para os seus irmãos, né, o lugar de paz, olha que interessante, você criou 1 ambiente para que eles tivessem
E ficou assim anos, até Eles não eles